Ừm, mình hay nghe nhạc thiền ở trên những cái nền tảng như là YouTube nè, hoặc là TikTok á bạn, nhưng mà, à, YouTube thì mình thấy nhiều hơn tại vì nó có những cái list mà khoảng chừng 30 phút luôn thì mình nghe nó sẽ dễ.
<chuckles> Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, tại vì trên YouTube ấy những cái clip về, à, âm thanh nó thường dài hơn, chứ mình nghe trên TikTok thì nó chỉ tầm có vài phút thôi à, mình chưa kịp thiền xong thì nó đã ừm, nó đã chuyển qua cái clip khác rồi. Ừm. Thế thì, à, bạn có đề cập đến việc đọc sách nữa thì không biết là, ừm, thực ra là cũng có những cái loại sách á mà mình đọc xong mình cảm thấy rất là đau đầu, ví dụ như là tiểu thuyết trinh thám này, hoặc là những câu chuyện tình yêu này. Thì không biết là những cái loại sách nào mà là những cái loại sách bạn đọc mà giúp cho tâm tâm trí của bạn được thoải mái?
Ồ, ờ. Ờ. <chuckles>